A opção número 1 é fazer o almoço do marido usando a salada que eu não co não gosto de comer. <laughs> Eu sempre
<laughs> Bota muita salada, que aí ele vai comer mais.
Nossa, ainda mais quando você já tempera a salada, tipo, eu faço o almoço do meu marido de noite, e aí de manhã, ele sai às 7h, né, então ele não gosta de temperar, eu já expliquei para ele que é super fácil ele temperar a salada no trabalho, dei até o potinho de óleo, 1 potinho de azeite, no caso, e de sal, mas ele fala que ele prefere que eu tempere. Então quando a gente tempera a salada, ela murcha, né, no dia seguinte.
Aham. Aham. Aham. Entendi. Ah, não sabia. Olha, que interessante.
É, ela dá uma murchadinha, ela não fica aquela aguada, mas ela murcha um pouquinho, ela diminui o tamanho. Aí é minha oportunidade, meu amor, eu vou salvar a minha salada que eu não estou a fim de comer. Eu pego um pacote eu muitas vezes compro um pacote de salada já lavado, porque eu sei que se não tiver lavado na geladeira, eu não vou comer.
Aham. Não. Aham. Uhum. Aham, entendi.
Aí eu pego esse pacote todinho, que seria para 2 pessoas, eu faço para o meu marido. Aí eu faço o almoço dele, no dia seguinte ele não reclama de nada não, minha filha, potão de salada. Não, não, e ele adora.
Aham. Ah, ah, ok. Não reclama? Essa era era a per essa era a pergunta que eu ia fazer, e não reclama não, da da quantidade de salada.
<laughs> Não. E e eu tenho o coringa, eu tenho o Jolie aqui em casa, eu tenho um coelho, que ele mora dentro da minha casa. Então é, um animal, um coelhinho, aqueles nano, ele não cresce, né.
Aham. Aham. Nossa, você tem um coelho, um c o animal coelho? Olha. Aham. Hã.
E aí quando tem alguma fruta, verdura, que é eu sei que já está começando, ela não pode estar ruim, porque ele não come, ele é mais fresco do que nós humanos.
Uhum. Olha, que coisa.
É, tem que estar fresca ainda, então quando eu vejo que tem muita quantidade que ninguém está comendo, aí eu começo a dar para ele. Come a saladinha, come a cenoura, come a maçã, come de tudo minha filha. <laughs>
Aham. Olha, então ele tem ele não tem restrições, assim, de de comida, come o que você der. E é uma forma de é uma forma de evitar o desperdício também, né, porque alimenta o o bichinho. E me diz uma coisa, na sua experiência, tem algum erro mais comum que as pessoas cometem? E como é que você acha que dá para ser resolvido isso, sem cau sem ser um drama, assim, muito grande?
Não, não. Basta que seja fresco. Exato. Sim.